Siguro natural na siguro sa Pinoy yan 'di ba? Na parang kahit maano kahit di kaaya-aya pero masarap, nakaadik, 'di ba? Oo, sa'yo ba?
Pero y Mm. Oo, talaga, oo. Like madami din akong kilala oo, kahit ako din talagang mahilig ako sa gan'to no, pero yun nga po tama na talagang, ah, balanse lang uminom pa din lagi ng tubig, ng vitamins, 'wag papabayaan, kasi ganun naman nila at kahit sa mga magagandang bagay 'di ba, basta sobra, mali na yan, masama, 'di ba? So
Mm. Tama, vitamin. Oo nga. Oo, tama, tama, 'tsaka pangit din kasi na hindi ka tumikim niyan 'di ba, kasi siyempre sasabihin, "Eh, ang arte mo naman," tapos yung tiyan mo hindi masasanay 'di ba? Ang tiyan.
Mm. Oo, opo, saka minsan naka-curious din talaga 'di ba? <chuckles> Parang, "Ano kayang lasa nito," 'di ba? Pero yun, eh, parang yun nga, parang
Oo nga, oo nga. Oo.

So so ganun talaga, 'no? Parang hindi pa din talaga dapat panatag yung loob natin. Mm.
Tsa Oo, 'tsaka isingit ko lang din, idadagdag ko lang din yung iba kasi walang mga hair net, 'tsaka yung mga sa gloves, basta lang talaga ano, eh, pawis na yung kamay, talagang mina ano pa, minamasa pa, eh, 'di ba. <chuckles> Oo.
Ayan, oo. Mm. <chuckles> Totoo po 'yan, 'di ba? Totoo 'yan. Actually, yun nga, eh, kasi makikita natin talagang, kumbaga dahil sa nakasanayan, minsan yung mga, ah, nagsho-shortcut na lang siguro sa bilis, sa dami ng mga orders, pero sana hindi 'no, sana hindi kasi oo, mm.
Oh, tama, tama, 'di may iba talaga kasing talagang wala talagang manners, 'di ba, yung iba wala talagang ano, ah, ano sa hygiene sa katawan yung iba, walang hygiene.
Ayan, oo, walang ligtas, walang ligtas sa ganiyang, ah, kumbagang kalinisan dapat lagi tayong strict, walang walang tamang rason or never nagkaroon ng ano talaga excuse pagdating sa pananatili ng kalinisan, lalo na kasi pinapasok nga natin sa katawan natin, so, dapat 'di ba. Hmm, nandun yung pakikiram yung pa ano pagmamalasakit talaga, kumbaga.
Tama. Oo. Tama. Tama, tama. Oo, tama, tama. Kumbaga, cleanliness is the best policy. <laughs> 'Di ba?
Ayan. Ayan totoo 'yan, ganiyan na ba ganiyan na ngayon, eh, 'di ba, pero ayon ano po yung take away niyo yung talagang, ah, masasabi niyo kapag ganito yung pagkain, kapag nakita natin.
Oo, tama. Ah, siguro ano mawalan ka ng gana or sabihin mo nalang busog busog nalang ako siguro, mag-o-order na lang siguro ako ng, ah, ng Food Panda or sa restaurant, para alam kong safe, 'di ba, kasi mura na yung pagkain tapos pero abonado ako sa ospital, sa pag-gagamot, 'di ba? Ganun, oo.
Mm. Ayan, oo. Oo. Ayan totoo. Mm. Ayan totoo, ang ganda nun, oo. So, talagang ano, 'no, parang 'wag natin piliin na, ah, sa mura tayo ngayon pero gagastos naman tayo ng mabigat sa huli, ayan. Kasi importante din talaga na al 'saka makikita din naman natin po, eh, yung pagmamahal talaga sa pagluluto nandiyan lalabas at lalabas kung talagang nandun po yun, ayan.
Tama. Oo sa huli, ta's kayo lang naman ang mag-su-suffer. Mm. Tama, tama, tama pero sala salamat din sa mga binahagi mo, sana makausap kita ulit. Mm.
Ayan, 'no, sobrang salamat po. Oo. Ayan. Oo, wala pong problema, ayan tatawag ulit ako sa inyo, kukulitin ko po ulit kayo. <chuckles> Ayan ingat po palagi. Mm, salamat paalam din.
<chuckles> Oo naman. Okey lang, <laughs> oh, sige ingat palagi, paalam. Bye.

Ano, sa bahay lang ng kaibigan ko, eh. Oo. Kasi 'yung mga galing kasing Manila, siyempre summer ngayon, nagsi-uwian, 'yung mga friends ko galing Manila. Eh, pro taga probinsiya lang naman kasi ako, eh, mm. Oo.
Ah, okey ayan. Mm. Mm, ayan. Hmm, okey. Ayan, actually po mas okey nga diyan sa ano, eh, sa sa probinsiya, dito sa ano, sobrang init sa Manila, 'di ba. Pero ayun, naalala ko na naman tuloy parang kanina din, nakaka-miss din 'yung mga pagkain sa probinsiya kasi talagang mas malinis 'no. Pero ayan, 'di ba, dito makikita natin medyo minsan 'di ba, medyo parang hindi tayo sigurado kung talagang malinis ba. Kayo po, ano 'yung masasabi niyo? Oo, sa mga gan'tong pagkain.
Oo. Sobra, oo. Oo. 'Tsaka 'tsaka. Oo, eh oo, eh. Kumbag la lalo na lalo na kasi sa mga street foods, 'di ba, hindi kasi ako masyadong mahilig diyan, eh. Kasi takot din ako magka-hepa, kasi ano din kasi at the same time kasi bakasyon kasi ako as a seaman, parang gano'n. Um, bawal sa'min talaga magka-hepa, kaya pa pangit, hindi talaga ako nakipag-shot, 'yung alam mo 'yung parang shot glass, 'di ba, hindi dapat 'yung isa lang na shot. Tapos maki-fiesta, di ako mahilig, 'tsaka sa mga street foods. Ikaw ba, paano mo ma masabi na hindi malinis tignan 'yung pagkain, para sa 'yo?
Mm. Mm. Opo. Wow, opo. Mm. Mm. Mm. Ayan, opo. Ayan, opo. Um, 'yun nga, eh, minsan sa unang tingin palang, di ba, alam na natin kahit hindi natin ma-pinpoint talaga. Alam natin kasi, talagang makikita natin minsan 'yung lugar palang, 'yung ginagamit sa pagluto, 'di ba? Ba't oo. Kasama din 'yung kitchen 'no, naku, importante kasi natural lang na gano'n talaga, eh, titingnan mo natin, lalo naman kung hindi naluto sa mismong, ah, bahay natin ta's galing sa labas, siyempre natural lang na kumbaga, um, i-check din natin, mamili tayo, ayan, oo. Kumbaga mm.
Oo, 'tsaka 'yung kitchen 'di ba, isa isama 'yung kitchen, mm. Oo nga, eh. Mamimili ka, oo, tama, tama. Tama, tama, kasi ipapasok natin sa katawan natin 'yan, di ba, siyempre magkakasakit tayo, eh, mm.
Mm. Mm, ayan po, lalo na po sa ano 'no, ang gal ang ganda po nung sa trabaho niyo kasi talagang kumbaga, health conscious kayo, talagang strict 'no, at least po, 'di ba? Ano walang kumbaga temptasyon talagang dapat oo.
Oo. Yes, mm. Wala. Talagang physically fit ka talaga, walang sakit, walang hindi ka magkakasakit parang gano'n. Mm.
Mm. Mm, ayan. Opo, talaga. Ingat po din kayo palagi, kasi ganiyan talaga, eh, 'di ba? Oo. Pero ayun, bakit kaya may mga pagkain na parang ano po, para sa inyo na hindi malinis ang itsura, pero masarap, kagaya po ng street foods nga, gano'n?
Oh, salamat. Ikaw ikaw din ikaw din, oo. Oo nga oo nga 'no, kahit alam mo 'yung parang 'yung alikabok 'di ba, naka-open lang siya, tas 'yung sawsawan 'di ba, parang kahit sino 'yung 'no, sumasawsaw. Siguro, puwede naman siguro sigurong kumain pero bihira lang. 'Tsaka may vitamins ka siguro, oo.
Mm. Mm. Opo. Ayan, oo, balan balance lang 'no, oo.

Ano, s para sa akin, siyempre, parang ding tao 'yan, di ba? Kahit, di ba, di muna 'yung tinitingnan muna sa panloob. Siyempre, 'pag una mong tinignan, dapat itsura, parang itsura muna, di ba? Parang 'yun ang mag parang, "Ay, nakakatakam naman ito." Kahit alam kong hindi masarap, matatakam ako sa pagkain kasi 'yung 'yung presentable siya, tsaka yung parang ibang itsura, parang may kontang may konting twist, parang kumbaga gano'n. May konting twist.
Mm. Ayan, oo. Mm. Mm. Mm. Ayan, oo, minsan minsan may gano'n din talaga tayong ano 'no, may gano'n tayo ding iniisip or talagang hinahanap. Kasi minsan, 'yun nga, parang ang dami na kasing pagkain, ang dami nang mga produkto ngayon, pero naghahanap tayo ng, kumbaga, kakaiba. Tapos 'yung hindi natin ine-expect na panlasa na parang gugulatin tayo or sasabihin di natin pa, natitikman. Pero 'yun nga po, eh, di ba, sa pagkain naman, sobrang, um, kumbaga, walang limit talaga, 'yung mga take, 'yung pagiging creative, so gano'n talaga, eh. Pero 'yon, kahit gano'n pa man, parang importante talaga na panatilihing kumbaga, malinis at talagang quality ang kanilang mga, ah, sini-serve. Ayan.
Oo. Oo. Tama. Oo. Mm. Ta Tama. Mm, yes. Oo, tsaka ano, siyempre, ah, ang mga tao kasi, di ba, gusto 'yung mga kakai kakaibang pang sa paningin nila. Di ba, yung bago, di ba? "Kakaiba 'to, ah, parang try ko kaya 'to, kahit once lang." 'di ba? May gano'n.
Oo. Opo, tama po kasi, ano, eh, minsan na parang ano, eh, naku-curious din talaga, di ba, 'yung sa mga ibang bansa. Kayo po ba, nakatim na kahit nang mga ano 'yung pinaka kung okey lang tanungin, ano 'yung pinaka, um, nakakatuwa n'yong karanasan pagdating sa pagkain nas nasubukan n'yo, na hindi n'yo in-expect na magugustuhan niyo pala. Oo.
Oo. Mm. Na magugustuhan. Ay, oo, nga pala. Speaking of, siguro kasi last week kasi hindi kasi ako mahilig sa dinuguan. Eh, siyempre, sa dinuguan kasi, 'di ba, hindi ko alam kung malinis siya, eh, di ba, kasi unang-una sa lahat, dugo 'yan ng ng baboy. Eh, di ba, laganap ngayon 'yung swine flu sa mga baboy. Sab dit ah, pinakain parang naki-fiesta kasi ako sa malapit sa probinsiya namin, na nasarapan ako, kasi kahit lamang-loob siya, ang sarap. 'Di ko ine-expect, kasi itsura niya, parang ano, eh, di ba, lamang-loob. "Ano, kung malinis 'to?" Tsaka dugo, tsaka kulay itim. Di may 'di siya magandang ano, pero 'pag tingin mo, masarap, <chuckles> gano'n.
Mm. Ayan, opo. Mm. Ayan, oo. Mm. Ayan, oo. Mm. Oo. <chuckles> Ayan, totoo 'yan, di ba? Kasi parang 'yun nga, eh, parang hindi siya, kumbaga, common or kumbaga, kakaiba nga, kasi parang lalo na kung siguro pantayan ng mga movie sir talagang mga kung anu-anong napapanood natin, di ba? Kata kaya, medyo hindi siya talaga, ah, pangmasa. Kahit ako po parang hindi, eh, di rin sa akin, pero okey naman, di ba? Pero ayun, iba-iba talaga. Oo.
Kakaiba, yes. Mm. Oh. Pero ikaw um. Hmm, pero ikaw ba, meron ka bang karanasan or idadagdag dun sa sinabi ko, na meron kang mm, na-try?
Um, siguro

Siguro ano po balot, balot siguro 'di hindi naman hindi naman sa ano pero ayon nga, um, na na-curious din 'di ba, na-curious din. Pero hindi naman sa ano, eh, hindi <scoffs> hindi siya madumi, eh, hindi siya hindi siya sa linis, eh, pero 'yong 'yong buong balot talaga kasi medyo 'yon nga, oo.
Ah, balot. <chuckles> Ah, okey, okey masarap 'yong balot grabe, mm, curious lang. Di mo Ay 'yong amoy pero kinain mo pati 'yong sisiw, gano'n.
Oh, ano lang 1st, 1st and last siguro. <laughs>
<laughs> Ah, 1st sil ah, kumbaga hindi mo feel, hindi mo feel, yung
Oo hindi kaya ko siya siguro kung, um, subukan ulit pero hindi 'yong parang, ah, magki-crave or parang hahanap-hanapin ayan hindi po siguro talaga. Ayan, 'yon matanong ko lang din kayo, oo sa tingin niyo po ba ano parang, ang pagkain ba makikita talaga natin sa ang pagiging malinis pagdating sa presentation or di pa din talaga tayo makakasigurado? Ayan, oo.
Once lang. Oo. 'Yong palagi. Ah, magki-crave. Oo. Oo, pero sige po. Ano 'yon? Hindi pa rin makasiguro, eh, kasi siyempre 'yong iba siguro binabawi lang <scoffs> siguro sa presentation. Pero makikita mo 'yong kitchen may mga daga, may mga ipis na nag-ko-crawl, 'di ba? At saka 'yong mga, 'yong mga mantika 'di mo alam kung ilang beses na inulit 'di ba, mga gano'n, oo, isa 'yon.
Mm. Ayan, oo, mm. Ayan, oo, puwede, eh.

Oo, 'tsaka yung may mga parang may mga side dish, 'di ba? Side tapos may mga lemon pa tas mga <blows air> mga sulat-sulat pa nga, eh, 'di ba? Yung iba.
Mm. Ayan. Oo, eh, sulat-sulat pa, may mga bulaklak pa, 'di ba? <chuckles> Oo, may mga petals. Talagang makikita natin na ano, 'no, um oo, na parang kanya-kanyang take para lang kumbaga mas ma-satisfy yung visual experience ng kanilang mga customers. Pero yun nga malaking bagay din ng ganong presentation talaga yung kalinisan, 'di ba? Makikita mo, ah, quality to, ah, maayos tong ginawa, kumbaga inisip talaga yung kakain ng pagkain na 'to, 'di ba? Sa inyo po, ano po sa palagay niyo gano kahalaga talaga ang itsura ng pagkain?
Ay, bulaklak pa yan, yan mga gano'n. Oo. Presentable. Oo. Tama, tama. Quali, eh Tama, mhm.